Beh oui, c'est oui, c'est c'est m le retour vers le futur là, qui est qui était en deux mille quinze, heu. <chuckles>
Oui voilà à un moment il y a eu on a on a passé voilà on a passé l'année de Retour de vers le futur et il y a toujours pas de de de de chaussures Nike qui se lassent toutes seules.
<chuckles> Ouais c'est ça, c'était m c'est c'est assez marrant ouais. Comment ils voyaient le futur. Enfin bon là c'est encore te
Mmh mh, il y a pas d'hologramme avec des requins pour attirer les gens, pour aller, heu, acheter des trucs, heu, un panneau publicitaire tout ça.
Heu, ouais, ou des, heu, d ou des, heu, skateboards, heu, volants, des overboards, heu, heu, s ils y ils y ils avaient vu un peu trop, heu, et pour le coup justement, heu, il y a des fins, heu, y a des fins est-ce qu'il y des fins qui te font réfléchir peut-être justement sur le futur, heu, ou sur le le?
Eh aussi, aussi, aussi.
Sur la la condition de l'homme, heu, sur les sur la terre, sur le réussi, hein?
Ouais, ouais, il y a des fins ouvertes. Ouais, il y a des fins ouvertes, heu, bien sûr, il y des fins ouvertes, heu, il y a des fins, heu, où on nous laisse un peu comme ça. Il y a au il y a aussi des des mauvaises fins, heu, où pareil p le le héros, le le l'antagoniste est est est carrément, heu, heu, écrasé par par le scénario. Il est quand m il est carrément, heu, c'est presque une trahison, heu, même pour le méchant et je prendrai un exemple extrêmement célèbre.
Mmh. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Ah Oui.
Star Wars. Non Star Wars.
Game of Thrones, oh non Star Wars, ah oui mais de quelle, heu, de q la fin à quelle, heu?
Les 1ers, les 3 premiers.
Les les 4-5-6?
Non non, ouais, les enfin oui, enfin les vrais quoi, pas ce les les tous 1ers là, mmh.
Les vrais, les 3, heu, d'accord, l les tre la 1re trilogie, d'accord.
Ouais voilà.
Et là ça finit, bah c'est fi et
Par en fait ce qui se passe c'est que Dark Vador, c'est le méchant par excellence. Heu, le bruit qu'il fait, heu, tout le monde le reconnaît. D'ailleurs dans les pubs, des fois quand il y a il y a un espèce de fond noir qui est un fondu noir qui se fait et qu'on entend le et en fait il est là. On sait qu'il est là où il y a un sabre rouge qui s'allume et juste la lumière du sabre révèle à peine sa silhouette. Tout le monde a des frissons, mais à la fin du film, Lucas, il a fait une énorme erreur et qui gâche la fin. C'est qu'en fait non, c'est que Luke lui enlève son casque.
il meurt quoi. Ouais. Ouais. Ouais. Il humanise trop. Eh oui.
Et en fait, cette cette silhouette noire à l'intérieur, ça pourrait être n'importe quoi qui on p le spectateur peut y mettre ce qu'il veut. En fait on le voit un peu ridicule avec le ce la moitié de son masque qui monte en haut, il l'acteur est est tout rond et c'est normal c'était pour représenter, heu, hem, du coup, heu, Anakin qui est qui est tout cassé à l'intérieur et en fait là Lucas va tue tue le tue Dark Vador en fait.
Ouais on avait pas envie de savoir en fait. Ouais, ouais ah d'ac Ouais qu'il était vieux, et puis